À, mình nghĩ là đối với học sinh nhá, thứ nhất là đối với học sinh thì để cân bằng được việc học chính khóa và học thêm thì đối với học sinh thì mình nghĩ là thứ nhất là các bạn phải, ờ, tập trung để mình học trên lớp một cách là, à, nhanh nhất và tập trung nhất có thể, chú ý nghe thầy cô giảng bài ngay từ trên lớp để mình nắm được những kiến thức cơ bản đấy, thì có thể có những bạn mà nắm chắc rồi thì không cần đi học thêm nữa, ấy, thì nó cũng giảm bớt cái áp lực cho các bạn đi. À, thứ hai nữa là đối với những bạn mà mình thấy mà nếu mà không có tiếp thu được thì các bạn có thể vẫn học thêm bình thường ở, à, nhà thầy cô và có thể, ờ, tăng thêm cái kiến thức đấy. Còn đối với nhà trường thì mình nghĩ là cái việc quản lý học việc học thêm học hay dạy thêm này thì nó sẽ khó hơn một chút xíu là bởi vì ở cái ngoài thầy cô dạy thì nhiều khi cũng không có biết được.
Ừm.
Ừm. Còn bạn chia sẻ như thế nào về cái việc quản lý của vai trò của nhà trường trong cái việc quản lý dạy, thêm học thêm?
Ừm. của nhà trường. Theo mình nghĩ là nhà trường có thể tổ chức các lớp dạy phụ đạo giá rẻ, ờ, miễn phí cũng được, hoặc là cùng lắm là giá rẻ cho nhiều học sinh nào yếu kém, kiểu như đúng rồi, cũng được, kiểu như trường mình trường mình cũng có làm lần rồi, kiểu như dạy, tạo điều kiện cho học sinh, ờ, học thêm miễn phí, không ai bị bỏ lại phía sau, ai đều cũng được tham gia hết.
Ừm. À. Ừm, đó là cũng một ý tưởng hay đấy nhá. Ừm. Ừm, ừm, tức là với với cái tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, tham gia hết, dạy thêm miễn phí. À, nhưng mà mình nghĩ cái đó nó cũng gây ra một cái sự khó khăn đó là khi mà dạy miễn phí thì mình nghĩ thầy cô cũng khá là bận rộn với công việc của mình, không phải ai cũng có thể dạy được miễn phí đấy. Thì vì người ta đã bỏ công ra mà người ta dạy thì, à, cũng khó.
Đúng vậy. Đúng vậy. Ừm. Đúng vậy, nhưng không sao, không sao, cái đấy hông, ý mình là cái đấy là trách nhiệm của nhà trường nên mình cũng hông, cũng ít không phải là cái nhà trường sẽ có phương án hông? Mình mình có công đoàn, ờ, ra cho vụ đấy mà.
Ừm. Ừm, ừm. À, đúng rồi, cái đó là trách nhiệm của nhà trường thì người ta sẽ làm sao cân đối và sắp xếp được, đúng không?